そうなんですよね。まうん。うん。
まあ、その後の教訓がね、あの、人生にもし生きれば、その後おっきなし失敗をせずに済むなら、ま、それはそれで収穫であろうと思いますけどね。
うんうんうん。 そうですね、確かに。
はい。 ま、私の方はね、あの、なんて言うんですか、やめておけばよかったというか、今も継続中でやってることなんで、あの、また買ってしまったっていうのが、いし週1、2回はあるんで、ね、あの、気をつけてことまあ、気を付けるのは気を付けてんですけど、あ、その、まあ、いるかどうか、安いからとかなんとなくではなく、その、これはいつ飲むか、どういうタイミングでとか、まあ、食材ならば、こういうメニューでここで使うなとか
あい。 うん。 うん。 <laughs> うんうん。 うーん。 うんうん。はい。 うんうん。 うんうん。 うん。 うーん。
とか、ま、あの、今後いっしゅうかんの予定で、その忙しくて、家でこの、料理にこれ使わないんじゃないかとか、外食が多くなるんじゃないかとか、そういうのは多少考えてから、ただもう札ついてるから反射的に取るみたいな、そういうのはやめようという風には、一応は気をつけてますけどね。気をつけて
うん、ふん。 うん。 うん。 はい。 うーん。 <giggles> 反射的に、面白いですね。<chuckles>
ほうですね、やっぱこの目立つ色で黄色とか赤とかで貼ってるじゃないすか。だ、もうそんなに考えるのもしんどいんで、パッパッパッと取っていっちゃうんですけど「ああ、またなんかなんとなく買っちゃったな」と。いうのがやっぱりありますし。
うんうんうん。 ああ。 確かに、でもあの、コロッケとかが安くなってたら、絶対買いたくなっちゃうんですよね。
ああ、惣菜系なんかはね、特に夕方以降売り切りでだいぶ安なりますもんね。
うーん。 そうなんですよ。しちじとか8時にわわざとずらしていって、コロッケを狙っていくんですけど。
うん。 ああ、そういうのありますね。うんうん。ああ、そうなんですん、狙って行くんすね。
<giggles> ない時が多いですね。
ああ、やっぱ人気ですもんね。
うーん。